Ja, es gibt ähm, es gibt einen kleineren Influencer, würde ich sa also was heißt kleiner? Irgendwie 120.000 auf ähm, auf Instagram an Followern. Ähm, und ja, es ist schon krass, ne? Aber heutzutage, ne, haben die ja meistens wirklich so, oh, 2.000.000 Follower, alles Mögliche, ne? Deswegen sage ich das so. Ähm, und bei ihm habe ich so 'ne auch diese Denkweise irgendwie festgestellt. Also, es war irgendwie ich war mal so 'n, bisschen so äh, man sieht natürlich heutzutage, die die männlichen Vorbilder werden, äh, sch gehen schnell in so 'ne toxische Richtung, ne? Und er war wirklich mal 'n komplettes Gegenteil und hat einfach so andere Denkweisen aufgezeigt. Und deswegen bin ich ziemlicher Fan von ihm geworden.
Mhm. Ja, auch schon mal 'ne Hausnummer. <chuckles> Ja. Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Okay, spannend. Kannst du da noch bisschen mehr dazu sagen, wenn du sagst, es gehen viele in 'ne toxische Richtung? Was meinst du damit?
Mhm. Ja, gerade wenn wir uns so, ähm, ja, Menschen, ne, äh, wie Andrew Tate oder so was angucken, ne? Ich glaube, gerade die sind für diese jungen Menschen, die wirklich so auf Zwang erfolgreich werden möchten, ähm, s s ist das direktes Vorbild, ne? Und müssen wir nicht drüber reden, Andrew Tate, wer ihn kennt, weiß, er ist wahrscheinlich einfach von den Werten her nicht das beste Vorbild, was man sich nehmen kann, ne? Eben d dieses Toxische, ne? Alle möglichen Delikte.
Mhm. Mhm. Ja. Und verkauft der dann auch so seinen eigenen äh, verkauft der Kurse oder so was?
Ja, ja, klar. Der hat auch seinen eigenen Kurs. Mhm, genau, genau, genau. Der polarisiert dann und, ähm, macht aber Im Endeffekt hat der super schlechte Sachen im Hintergrund laufen, ne? Irgendwie war auch im im Gefängnis wegen Menschenhandel oder Gewalt und so was alles, ne? Das ist natürlich dann nicht das Richtige. Ja.
Ach so, okay, mhm. Mhm. Mhm. Oh, ne, klingt nicht so gut auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich auch nichts, was er auf seinem Instagram, äh, Account dann irgendwie öffentlich macht. Das ja, das ist natürlich immer so 'n bisschen die Gefahr auch bei den Influencern, gell? Und grade auch, weil du jetzt sagtest, der der ist kleiner mit den 120.000 Followern, die Frage ist ja auch immer, wo kommen die Follower her, ne, und, ähm und wie viel zählt dann d diese Zahl wirklich? Also, ich glaube auch wirklich kleinere in in in Anführungszeichen, die können echt viel viel Inspiration geben auf jeden Fall. Mm, sag mal
<chuckles> Ne. Mhm. Ja, garantiert. Die haben dann so gefestigte ja, bitte?

Ich hatte tatsächlich das war mal 'n, äh, Routineschritt am Abend immer, dass ich dann so, ähm, ja, 5 bis 10 Wörter einfach, ähm, in so 'n kleines Heft geschrieben habe, ne? Also, wirklich einfach Sachen, wofür ich so wirklich dankbar bin. Und dann habe ich mich da so richtig rein gefühlt, einfach mal für so 10 Minütchen. Und dann hatte ich tatsächlich hatte ich mal so 'n komplettes Heft dann, ja, voll mit Sachen einfach, mit so einzelnen Wörtern, für die ich dann dankbar war. Aber das habe ich dann einfach so in meinen Kopf verlagert. Also, ich schreibe es nicht mehr auf, sondern ich denke einfach immer dran.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja und das ist auch schön, finde ich, wenn man dann mal so 'ne Sammlung hat, ne? Dann kannst du auf jeden Fall auch immer mal wieder reingucken, wenn du grad mal so 'n kleinen so 'n kleinen Push brauchst, ne?
Ja, genau. <chuckles> Das ist auch wirklich 'ne gute Option, ja.
Wie ist da ja, wie ist das denn so mit deinem Umfeld? Also, ähm, grad so jetzt vielleicht auch die ältere Generation, deine Eltern, ich weiß nicht, ob du denen davon erzählt hast, können die damit was anfangen oder sagen die eher so: „Das ist irgendwie so 'n New Age Bullshit“, oder wie auch immer?
Mhm. <chuckles> Ich hatte tatsächlich letztens, äh, 'ne hitzige, ähm, Diskussion mit meinem Vater. Ich habe so habe so gesagt: „Ey, deine Generation ist voll negativ in ihrem Gedankengut.“ <chuckles>
Okay, da d erstmal natürlich auch erst mal hier rausgehauen, das ist ne, ja.
Ja, ja und ich wollte ihn so, auch 'n bisschen so triggern, ne? Also, so war's ganz lustig eigentlich, ne? Ja, ja aber ja, ja. Aber man wollte natürlich dann hinterher auf dieses Thema dann hatten wir echt 'ne große Diskussion darüber und dann habe ich auch er hat was eigentlich was relativ Schlaues gesagt. Er meinte so: „Ähm, also, ist euch so alles egal, so, was heute so Negatives passiert, ne?“ Weil wir leben ja wirklich in' ner schlechten Welt, ne? Also, mit vielen Kriegen und so was. Und dann ist natürlich die Frage, ob du da mal wirklich positiv denken kannst. Und da hatten wir dann wirklich 'ne gute Diskussion drüber.
Achso, okay, war ganz bewusst. Ja. Ah, Spannend. Ja, okay. Mhm. Das ist 'n ganz spannendes Thema. Ja, weil ich glaube, das ist auch so ne, also grade so die Deutschen auch mit ihrer Vergangenheit und so, dann man erlaubt es sich ja schon fast überhaupt nicht, sich gut fühlen zu dürfen, ne? Und das Krasse ist dann wirklich das distanzieren zu können, dass man halt trotzdem auch noch so
Mhm. Ja, genau. Mhm.
ja, „seines Glückes eigener Schmied ist“, ne? Sagt man ja auch immer so schön und, ähm, dass man da irgendwie das Distanz oder halt auseinanderhalten kann. Aber d aber spannender Einwurf auf jeden Fall von deinem Papa, was auch irgendwie noch mal, finde ich, glaube ich, so 'n ähm, dieses Denken dieser Generation auch komplett noch mal widerspiegelt.
Ja, absolut. Mhm.